Vậy thì, ờm, ờm, ngoài ngoài cái thể nhạc, ừm, đó thể thể loại nhạc đó ra thì anh ấy có có hát, ừm, thể loại nhạc khác không? Như thí dụ như Rap chẳng hạn, anh ấy tại vì anh ấy người da màu mà.
À, hông, cái thời anh ấy thì, à, Michael á, thì ảnh không có chơi nhạc Rap, ảnh chỉ hát, ưm, Pop đơn thuần thôi. Đó, nhưng mà nh nhắc một câu chuyện cũng, a, hơi hơi hơi buồn cười, là ảnh với lại <chuckles> ảnh ngày xưa với anh, a, Eminem á, cái thời đó là mới nổi rapper cũng khá là nổi tiếng ở Mỹ á. Thì, à, có cũng có hơi va nhau, thì Michael là mua hết tất cả tác quyền của, a, nam rapper đó luôn, và sau này khi mà ảnh mất á, thì anh, a, anh này nè, anh rapper này nè, mới có thể hát được nhạc của ảnh sáng tác. <laughs>
À. À, thì ra vậy. Ừ, bạn có thể chia sẻ mình. Ừm. À. À. Ôi trời. Ờ. À, <laughs> trời ơi là trời, cái chuyện này cũng khá là thú vị ha, trời ơi, sao mà có thể nó làm như vậy được. Nhưng mà nhưng mà mình mình nghĩ là anh anh ấy, a, anh ấy, kiểu như là, mặc dù là người, à, hát ca sĩ và bài nhạc Ballad nhưng mà anh ấy vẫn là người da màu, cũng có thể là có một cái bài beef nào đó chứ, đúng hông?
Đó. Đúng rồi. <laughs> À, à, hông, thật thật ra thì hông, tại vì như mình nói là ảnh ảnh chỉ đơn thuần á là ảnh muốn á là đem âm nhạc đến công chúng thôi, ảnh không có beef hay là diss nhau các kiểu như là những rapper khác đâu. À, t tử tế, đúng, là tử tế. Nhưng mà có một câu chuyện mình muốn, a, nói thêm á, là ảnh rất là kỳ thị màu da của ảnh, và ảnh phải đi, giống như là, đi á, đi tắm trắng các kiểu để mà cho cái da nó bớt đen á, ảnh phải đi chích thuốc, đi làm này làm kia, để cho cái da nó bớt đen luôn á bạn.
À. À, rất r rất làm idol rất là, gọi là, trong sạch, đúng hông? Tử tế, ờ. Ừm. Ủa, sao vậy? Ủa?